Hola.
Hola.
Ay, oye, ¿qué crees? Que hace rato me estaba peleando con mi esposo, y te quería preguntar a ti, ¿tú crees que es importante entender la opinión del otro en un conflicto, o no?
Sí, sí creo que es importante entender la opinión del otro en un conflicto, pero la verdad no creo que sea siempre muy fácil. Es más fácil de decir eso, que hacerlo.
Ujú. <chuckles> Sí. Exacto, totalmente, y más porque pues muchas veces estamos con el coraje, ¿no? La adrenalina y el sentimiento del conflicto, entonces pues es muy difícil verlo.
Sí, nuestro ego creo que también bastante de las veces nos quiere ganar, queremos tener la razón cuando estamos bien enojados y entonces es difícil en ese momento ver del otro lado y tratar de entender la opinión de la otra persona, pero si no la entendemos entonces no va a haber una solución al problema.
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí, tienes tienes razón, es algo supercomplicado, ¿no? Creo que es como un tema muy confle muy complejo. Por ejemplo, ¿por qué crees que es difícil o fácil ponerse en el lugar del otro cuando hay un problema? ¿Crees que es más difícil, no? Como que fácil no creo que sea. ¿Te vas por difícil?
Creo No, no, no, no, no es tan fácil, no. Es más difícil que fácil, y creo que, como haya dicho, creo que nuestro ego nos quiere ganar y queremos tener la razón en ese momento, pero pues la verdad tener esos sentimientos no nos lleva a nada bueno, y hasta hace que el conflicto se haga más grande en
Ujú. <chuckles> Exacto. Ujú. Sí. Más grande, sí.
en vez de solucionarlo, sí.
Sí, tienes razón en eso, o sea, yo igual que tú, no creo que es fácil ponerse en el lugar del otro, porque, pues, cada quien tenemos nuestros puntos diferentes de vista, ¿no? Entonces, obviamente, no va a ser fácil coincidir y llegar a un acuerdo, por eso se está creando el el conflicto, y pues, es difícil porque para que nos saquen de nuestra idea, o sea, creo que muchas veces las personas en los conflictos somos muy aferrados, y queremos defender nuestra idea entonces, este, no no damos nuestro brazo a torcer fácilmente.
Ujú. Sí. Oh, sí. No, no queremos y, como me recuerda esto algo, una experiencia que he tenido recientemente con mi esposo, pues teníamos ya días de que, como nos contestábamos mal, no había ningún problema así fuerte de por medio, pero era más bien cuando nos hablábamos el uno al otro, nos contestábamos de mala gana de repente, y entonces él me dijo: "Oye, pues, siento que ya lleva varios días en las en los que me contestas tú bien mal". Y entonces no me gustó en el momento cuando me dijo eso, pero me puse yo a r a reflexionar: "Okey, no estoy haciendo yo algo ahorita bueno para nuestra relación". Y tuve que ponerme a pensar: "Okey ya no voy a hacer eso". Y traté entonces de de cambiar esa acción que estaba yo haciendo.
Ujú. Ajá. Ajá. Sí. Okey. Ajá. <chuckles> Ajá, a pensar. Sí. Ajá. Sí. De cambiarlo, okey. Qué bueno. Y es siempre n ah, este, supernecesario, ¿no?, o sea que una persona lo hable, porque si nadie lo dice, o sea, por ejemplo, tu esposo, que no te hubiera dicho nada, pues, sigues así, ¿no? Entonces, este, sigues así, luego él también se va a poner de malas, y en algún momento va a explotar la bomba. Entonces, yo creo que siempre es alguien, este, como que sea la cabeza fría, razonable del conflicto para poder, este, pues, resolverlo, ¿no? <chuckles> Mira, por ejemplo, yo Ujú.
Sí, porque es difícil. Sí. Ajá. Sí. Sí, como dices sí. No, no, v ve tú, <chuckles> perdón.
¿Yo, una experiencia donde haya tenido que entender al otro? Ay, pues, es que siempre trato de ponerme como en los zapatos de la otra persona, pero bueno, mira, por ejemplo, en mi relación pasada, pues, yo siempre era, ¿no?, la quedaba el brazo a torcer, o sea, yo me ponía como que en sus zapatos, y él a lo mejor, sí estábamos bien unos momentos, pero, pues, siempre volvía a salir como que otro conflicto. Entonces, este, son tantas las piedritas que se acumulan que ya, este, los conflictos hay veces que no tienen solución, ¿no? Entonces, sí, son como es Ajá. Exacto. Ujú.
Sí. Ujú. Mm. Sí. Ajá, no, y es importante, eh, hablarlo, como dices tú, porque si no se habla, una persona, si no dicen lo que está sintiendo, después agarra resentimiento de que en contra de la otra persona, de que por qué se están portando así, están haciéndome esto. Entonces, es importante tener esa esa comunicación, y por eso también tenemos que tener, pues, empatía, aunque sí es difícil a veces ponerte de a de los o sea, pensar del la perspectiva de la otra persona, sí es difícil a veces, pero pues, es necesario hacerlo, pues, si no, no se va a solucionar nada.
Así es. Ujú. Sí. Sí. <chuckles> Sí. Exacto, yo creo que el primer paso es escuchar, ¿no?, o sea, escuchar y tratar de entender como sus puntos, así de: "Okey, a ver, ¿por qué me está diciendo esto?", porque muchas veces lo que la otra persona nos dice, nosotros no lo vemos tan importante, ¿no? A lo mejor, algo que para nosotros es muy pequeño, para ellos es algo como muy grave. Entonces, ahí también es cuando, pues, está este conflicto ¿no?, de ideas, de: "Okey, pero para mí es algo mínimo, y para ti es algo superfuerte".
Ajá. Sí. Sí, es lo que suele pasar, de que alguna persona se siente como que "Oh, esto es un problema muy grande", y la otra persona lo ve algo más mínimo, pero de todas maneras, aunque a ti te parezca algo muy mínimo tienes que, am, entender un poquito más Ajá, hablarlo, y todo eso porque si no s no se va a solucionar nada entre la pareja o entre las amistades, y van a surgir los problemas.
Ujú. <chuckles> Sí. Hablarlo, ujú. <chuckles> Exacto. Ujú. Sí. Exacto, no se llega a ningún lado y vienen más problemas. ¿Qué consejos tú le darías a alguien para escuchar mejor qué piensa diferente a ti?
Uy, esa es una buena pregunta, ¿qué consejos daría a alguien para escuchar mejor? Ah, pues nada más les darí les diría de que pues, el punto que ya repasamos, de que, a lo mejor para ellos, es algo mínimo lo que les estoy diciendo, pero que traten de r relacionarse conmigo, que me traten de entender sobre por qué esto es algo que me incomoda.
Ujú. Ujú. Sí. Sí, exacto.
Creo que es importante, eso. Y tú, ¿cuál sería un consejo que le darías a alguien?
Pues, es que, más que consejos es que siento que, si le das un consejo a alguien, para que trate, este, como de entender lo que piensas, lo veo como una obligación, ¿no? Lo siento, como que, no sé. No me imagino, dando un consejo. Siento que, estaría como, obligando a esa persona, a a pensar igual a mí. Yo creo, que más que consejos, sería, este, la comunicación, hablarle y decirle: "Okey, mira, yo tengo este punto de vista. Es diferente al tuyo. Vamos a ver, como qué punto en común, podemos encontrar, ¿no?, con tus pensamientos y los míos, vamos a tratar, de encontrar algo en común, para buscar una solución.
Mm. Sí. Ujú. Y creo que, si también tratas de dar consejo, a lo mejor, lo van a tomar de una mala manera, de que: "Ay me es". Ajá, no, sí. Va a haber otro conflicto, van a decir: "¿Por qué me estás diciendo tú esto?". No, creo que no sería tan buena idea de dar un consejo, mientras
Ah, mal. <chuckles> Y va a haber otro conflicto. <chuckles> Exacto. Sí, porque durante un conflicto, un consejo, es como llevar hacer el conflicto más grande. O sea, no, no me imagino. Siempre, pues, es que ya está el coraje, ¿no?, de por medio. Entonces, un consejo, siento que lo puedo hacer más grande. No creo que pueda como tranquilizarlo.
hay una discusión. Ajá, no, no va a tranquilizar la cosa, lo van a ver de una manera pues ellos diferente, como que estás tratando
Ujú, como que les estás imponiendo pensar igual a ti, tener el mismo pensamiento, la misma idea.
Sí, sí, estás imponiendo a la manera en la que tú piensas a ellos, ¿y tú crees de que siempre es posible llegar a un acuerdo si ambos en si ambos entienden la opinión del otro?
Ujú. Pues yo creo que sí, yo creo que sí es posible llegar a un acuerdo si los 2 estamos entendiendo la opinión, porque pues llegamos a un punto igual, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos ideas diferentes, pero estamos llegando a un punto equitativo, estamos llegando a algo que podamos compartir, entonces, pues vamos a llegar a este acuerdo. Entonces, yo creo que sí, sí es posible. Suena muy difícil, y creo que es muy difícil, creo que se necesita mucha comunicación, y como participación de los 2, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí. Sí. Ujú. No, yo también pienso lo mismo, se requiere participación de las 2 personas y es muy difícil llegar a ese punto, pero sí puede, sí se puede hacer, pero se necesita mucha comunicación tanto como una relación entre parejas, o una amistad, o hasta un conflicto con tus papás. Se requiere comunicación y entendimiento de vario de los 2 y eso es difícil porque a veces tú sí estás entendiendo, pero la otra persona no está entendiendo, entonces tienes que tener paciencia y eso es otra cosa también que es difícil, y pero aunque piensen pero si piensan de la misma, si es pas si es posible llegar a un acuerdo si ambos entienden la opinión del otro, no tienen que definitivamente acordar en todo, pero si se entienden
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Sí. No, <chuckles> exacto. Sí. Ujú. Sí. Ajá, entendiendo la opinión.
ajá, entendiendo la opinión del otro sí es posible, y aunque tengan diferentes opiniones no significa que: "Oh tengo que romper esta amistad completamente", ¿no?, porque no todos pensamos al 100% en todo.
<chuckles> Sí. Exacto. Igual, exacto. También qué chiste, ¿no?, imagínate, este, yo creo que conflictos a final de cuentas, obviamente, si no son muy graves, pues también son parte de lo que le ponen, pues este como la emoción a la vida, ¿no? Emoción a las relaciones, ya sean amistades, familiares o de pareja, imagínate que no hubiera conflictos, o sea también sería como muy monótono y aburrido, ¿no?
Ujú. Ajá. Oh, sí, sí, sí sería muy aburrida la la cosa si estuviéramos de acuerdo en todo. Entonces eso también es parte de la diversión en la relación, que piensen diferente
Ujú. Exacto.
las personas.
Exacto, totalmente. Lo malo es cuando bueno son los conflictos y pensamos diferente, es ahí cuando se pone como delicada la situación. Y yo creo que también ahí tiene mucho que ver los temas culturales, ¿no?, que compartas, este, temas similares, culturales con tu pareja, amigos. Creo que cuando son diferentes culturas es un poquito más complicado y hay un poquito más de conflictos porque pues no, no estamos en el mismo canal.
Sí. Sí. No, creo que Ajá. Tener diferencias en cultura, también puede ser más difícil. O si no hablas el mismo pues, l el lenguaje al cien por ciento Sí, mis como con mis amistades, mi círculo, pues todos, somos de la misma cultura, así que y aún, haciendo siendo la misma cultura, tenemos, pues conflictos. <chuckles> No me puedo ni imaginar, que no habláramos el mismo lenguaje, o que fuéramos de una diferente cultura, porque entonces, eso sería aún más extraño. La verdad.
Idioma. <chuckles> Ujú. Total. Ujú. Hay conflictos. <chuckles> Ujú. Exacto. Sí, más difícil de arreglar, ¿no? Porque, bueno, entre como tú dices, compartes como los mismos valores, a lo mejor. Este, conocimientos y todo. Entonces, se pueden poner más fácil de acuerdo. Pero, si son diferentes, como culturas muy, muy diferentes, pues los conflictos, los puntos de vistas, también son súper diferentes. Entonces, es más difícil de de arreglarlos.
Ujú. Sí. Claro. Sí, a veces me pongo yo a pensar porque he visto el show nine Ninety Day Fiancé, ¿no sé si lo has visto tú también?
Ajá. He escuchado de él, pero nunca lo he visto.
Haz de cuenta es de que siempre hay un estado estadounidense, y el estadounidense está en una relación con alguien que no vive en este país. Entonces han habido ocasiones donde ni hablan el mismo lenguaje, o sea, ni habla inglés la pareja y se están tratando de casar, y hasta usan traductor, ahí se ve en el show, algunas parejas. Y digo yo, ¿cómo cómo planean casarse, no hablan el mismo lenguaje, y ahí están con el traductor tratando de resolver, y sí tienen conflictos porque ahí los pasan en el show y digo, ¿cómo piensan en casarse y no pueden hab comunicarse?
Okey. Okey. Guau. <chuckles> Ajá. Okey. Ajá. Ujú, exacto. <chuckles> Sí. Sí, y aparte me imagino que es superfrustrante, ¿no?, porque imagínate, o sea, si cuando hablas el mismo idioma y compartes, este, cultura, valores con una pareja, es complicado, imagínate con alguien que no, que ni siquiera te esté entendiendo. No, yo estaría llena de conflicto, sería superdificil tener una relación así. De plano yo creo que ni siquiera lo intentaría.
Bastante. No, ni ni de chiste lo intentaría porque es muy difícil hablando el mismo idioma. Hay y necesitas la comunicación. Exactamente, porque hasta tra el traductor hasta cuando traduces algo en inglés al español a veces no tiene el mismo significado. Ajá y viceversa. Entonces digo yo usando un traductor para comunicarte con tu pareja totalmente has de perder el significado de lo que querías decir.
Ujú. Así es. <chuckles> Es diferente. <chuckles> Sí. Sí. <chuckles> Sí, es verdad. Bueno, pues las 2 llegamos al punto de que es superimportante la comunicación para entender las opiniones de otras personas cuando estamos en un conflicto, y pues, tratar de detener ese conflicto, ¿no?, no llegar tan lejos y que se pueda resolver pronto, y pues de la manera como más tranquila posible.
Ujú. Sí, de la manera más tranquila posible, y ver la perspectiva en la otra persona, aunque no estés totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, o como ellos piensan.
Ajá. Sí. Sí. Re Exacto, respetar siempre, ¿no?, de estos puntos de vista diferentes, igual sin perder, este, pues la esencia de cada uno.
Es lo más importante el respeto cuando hay conflicto. Muchas gracias por hablar hoy conmigo sobre este tema, y me gustó mucho hablar de esto de cómo resolver el conflicto y las diferencias en opinión, y cómo
<chuckles> Sí, totalmente. Sí, claro. Sí. <chuckles> Sí. Sí, muchas gracias a ti.
Gracias.